فعلًا! إزاي احكِ لي.
آه، أنا كنت كُلّ ما آجي هنا أنا جيت هنا مثلًا من 4 سنين آآ، كنت أسمع م يعني عادي بعض ممكن أسمع أغاني مصرية جديدة، م ولكن بعد فترة هنا آآ، أنا الجديد بالنسبة لي عشان تبقى عارفة آخره ألفين وخم يعني مثلًا 2010 ممكن ما أسمعش بعد كده، بعد المهرجانات والكلام ده ما باسمعش أي حاجة خالص، آه، عمرو دياب جديد بالنسبة لي أج أجدد واحد <chuckles> من جيْل دلوقتي.
آه. حلو. ده بالنسبة لك الجديد. آه. ف <laughs> آه.
ما باسمعش حد من الناس اللي من المهرجانات والكلام ده، فأنا أنا عملت إيه بقى، امّا وصلت هنا آمم، أ حسيت قدّ إيه الناس بتحب ال الأغاني ال المصرية والأغاني العربية والمصرية، ما هو المصرية عربية إحنا الtop في ال في في في الأغاني يعني. آآ، أ أ ف آه.
آه معاك حق، إمم، يعني لقيت الناس نَفسها آآ، عارفة الأغاني المصرية؟
جدًا، انا اتصدمت لقيت ناس آه، لا لأ مش عرب.
والّا المغتربي العرب، المغتربين والّا الأجانب كمان؟
العرب كده كده، أنتِ عارفة إن هُم حافظينها يعني، حافظين الأغاني المصرية، ال ال ال ال مثلًا بعض الناس الب البرازيليين، البرتغاليين، بعض الأسبان، آآ، بعض التراكوة، آه حافظين أغاني، يعني كان معايا واد برازيلي حافظ أغاني عمرو دياب ده كلّها، يعني أنا استغرت قلت له: "أنت يا ابني إيه اللي عرفك بيه أصلًا؟! طب أنت فاهم هو بيقول إيه؟" بيقول لي: "لأ، مش فاهم.".
آه، آه. فعلًا! ياه! <laughs> أيوه.
آآ، "بس أنا مبسوط بال بالأغاني و"
هو حافظ كلمات الأغنية وهو مش فاهم معناها.
بيرقص عليها وخلاص هو مش فاهم أي حاجة، اللي هي بتاعة تملي معاك دي. آآ، ف ف أنا بقى رجعت، بدأت أرجع، بقيت أسمع مين بقى، آآ، بقيت مث أرجع لسيد درويش آمم، أرجع ل ل لأغنية أنا هويت وانتهيت رج رجعت لواحدة كانت مشهورة أو مش مشهورة كانت اسمها نجاة علي، كانت مِغنية س أغنية اسمها فاكراك ومش هانساك، محمد فوزي، اكتشفت محمد فوزي، أنا ما عرفش محمد فوزي ده كان فايت عني فين بصراحة، آآ، رجعت لورا.
آه. آه. آه، حلو أوي. آمم، فعلًا يعني أنت ال الغربة خلِّتك تسمع أغاني مصرية قديمة أوي كده و وترجع ت تحبها وحتى أنت ما كنتش بتسمعها قبل السفر.